Alors, heu, on, heu, de dans l'idée, oui on était nous 4 mais on avait 2 autres couples de potes, heu, qui, heu, qui étaient là ce week-end là. Du coup on était 8. Heu, donc
OK, des du coup vous étiez 8, OK. Et du coup avec
Ouais donc c'est pas c'est pas une énorme tablée mais, heu, bon voilà quand même 8 personnes ça commence à faire.
Oui mais il faut une petite organisation quand même, heu, enfin même une organisation. Du coup vous avez fait ça chez tes parents? Chez ta maman?
Ouais. Non on a fait ça chez chez les potes, heu, chez les potes en question.
OK.
Ouais et heu et là les préparatifs, heu, bah je pense le 1er truc en gros, c'est 2 semaines à l'avance que j'ai fait le menu. Heu, parce que bah, voilà j'aime pas être pressé pour faire le menu, heu et puis, heu, des fois si tu as des produits qui sont un peu particuliers, heu, je pense à tout ce que tu trouves en boucherie ouais voilà, tout ce qui est boucherie par exemple, heu, je sais pas, heu, des abats, heu, tu en as pas tous les jours tu vois? Ça ça vient que certains jours. Hem, bon c il y avait pas d'abat au au menu. Heu, enfin quoi ah a a alors
Ah OK. Oui, peut-être besoin de les commander? Mmh. Bien sûr. Oui, je suis curieuse, il y avait quoi dans ton menu du coup? De l'entrée au dessert? Je suis très curieuse.
alors l'entrée c'était des brochettes de poisson marinées avec une espèce de sauce teriyaki. Heu, donc cuites, heu, cuites au feu, heu, heu, au feu vif à feu vif pour avoir une belle caramélisation, heu, sur le poisson. Heu, donc
Mmh. OK, donc cuite à feu vif, heu, sur, heu, un barbecue ou cu à la poêle? OK. D'accord.
Alors la poêle malheureusement il faisait déjà pas très chaud, donc c'était pas au barbecue. En plus, ils ont pas de barbecue donc heu, comme ça c'est réglé. <chuckles> Donc il y avait ça en entrée. Heu, pour le plat c'était des joues de bœuf, heu, cuite heu, heu, pardon des joues de porc. Heu, des joues de porc cuites, heu, dans un, hem, en gros un fond de veau maison plus, heu, du vin rouge. Heu, en gros dans les grandes lignes, hein. Heu, avec une pure heu, non avec un gratin dauphinois avec un gratin dauphinois. Ouais. <laughs> Heu, ensuite, bah, plateau de fromage, heu, classique et en dessert j'avais fait un cheesecake. Ouais. Heu, c'est d globalement nature, mais légèrement citronné. Hem, avec des lotus, heu, pour la base et heu et ouais en gros, heu, cheesecake cla classique, heu, chocolat blanc un peu et citron quoi.
Voilà, d'accord. Mmh. Mmh mh. Très bien. Avec quoi comme accompagnement? Des pâtes? Ou peut-être, je sais pas. Mmh. Très bien. <laughs> Ah j'adore! À quoi les cheesecakes? Mmh, donc